Ano, siguro parang minsan dumadami yung para dati kasi na, nasimulan ko pa yung ano, eh, <sniffs> yung alam mo yung dim magsisimula pala yung Friendster no'n 'tsaka yung Facebook. Ang siste kasi no'n, parang kahit hindi mo kaibigan, parang alam mo yun, parang paramihan kasi ng yung friend list 'di ba? Um, kahit di mo kilala, 'di ba?
Mhm. Oo. Kaya nga, tama. <chuckles> Mm, kahit hindi mo kilala kapag minsan, kapag may nag-add friend, "uy, sige!" <chuckles>
Oo, 'di ba? Parang pero yung habang tumatagal parang nagtatanggal na ako ng hindi ko naman talaga kilala. Yung, nung single pa ako mga siyempre, maghahanap ka ng ng makaka-date, mga gano'n ba, so yung yung, mm.
Mm. Mm. Kaya nga, mm. Hmm. Mm. Oo kasi, mga parang mga si um, high school high school ganyan, madami kasing mga nag-a-add 'di ba? Yung mga simula, kahit hindi mo kilala, di ba gano'n, "sino to?" <chuckles>
Oo nga, eh. Oo 'tsaka, tsaka depende rin kasi kung halimbawa ako nagsimula ako sa Facebook, 'tsaka Friendster na. Um, may trabaho na ako, ta's medyo single so parang add-add lang, gusto mong makipag-date, pero yun yung madali, kumbaga madaling mag mag mag-initiate ng usapan. Madali rin mag-add ng friend, pero ngayon habang, ah, ngayon may may may asawa na ako so parang ang nag-a-add sa'kin
Mm. Hmm, okey. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm.
yung iba hindi ko pinapansinin, pero yung iba kasi, for business, halimbawa, may nagba-bike ako dati, so ina-add ko yung owner, para at least mas madali mag-transact. So ikaw ba, parang pa'no naman nagbago yung social media sa'yo ngayon, sa pakikipagsalamuha?
Mm. Kaya nga, mm. Mm?

Ano yun mga tungkol sa business, mga gano'n 'no?
Mm, tungkol sa business or mga personal na ganyan. Mm.
Mm, tsaka ako kasi yung halimbawa nung pandemic kasi di ba talagang napalayo tayo, eh, so yung, yung dati kong naging ka-close na kamag-anak, eh, nagkaro'n kami ng yung paghihiwalay kasi, kasi nung pandemic lahat tayo mayro'n kanya-kanyang opinyon, eh. Ang lahat, lahat tayo naging tambay ng social media platforms, eh, di ba? So yung mga naging political side natin mas lalo siyang umangat, mas lalo siyang umingat at bumaho para sakin, ha. So mas hindi kami nagkaunawaan so parang nagkaroon kami ng, ng anong tawag do'n? Yung hindi pagkakaunawan, oo. So parang mas naghiwalay mas naghiwalay kami, kayo po ba?
Mhm. Kaya nga. Hmm. Tama, mm. Kaya nga, mm. Mm. Kaya nga. Mm. Hindi pagkakaintindihan? Mm. Hmm. Um, actually wala pa naman. Mm. Di ko pa mm.
So, okey pa naman? Ayun, tsaka may ano ba tawag do'n? Paano mo kaya mapapanatili yung tunay na koneksyon kahit na mas madalas yung online na usapan?
Hmm, siguro maganda pa rin na makausap mo siya personally kasi minsan kasi kapag sa social media lang kayo or sa mga cellphone ganyan parang minsan kasi di ba ang, ang dali na magpeke ng mga reaksyon, ganyan.
Mm, tama. Oo.
Kahit na hindi naman yun yung totoong kalagayan mo kahit sabihin mo na tumatawa ka na nag-cha-chat pero personally pala, eh, umiiyak ka na pala ganyan, oo. Kaya siguro kailangan din talaga na personally na magkausap hindi lang yung sa social media or sa mga cellphones.
May emoji 'no? Oo, tama. Oo. Oo. Mm, 'tsaka naalala ko rin yung sa nakausap ko rin na, um, ang tao kasi iba-iba yung pagkakabasa sa mga message, eh, parang
Mm. Mm, tama. <laughs>
Di ba parang nababasa mo lang naman yun tapos minsan mabibgyan natin ng kulay.
Kaya nga, mm. Minsan kahit hindi naman siya galit pero kapag binasa mo ng galit ang parang yung dating kasi nagagalit na siya ganyan di ba, yun din yung minsan na nag magkaka-misinterpret.
Ah. <laughs> Oo. Oo, tama. Tama ka do'n, tsaka ano, eh, talagang tama rin na magkakamustahan kayo mag magmi-meet din kayo personally ng mga kaibigan mo o kaya kamag-anak.
Mm. Mm. Kaya nga, mm, kasi do'n mo ta den do'n mo din kasi magkakaano yung totoo na communication kasi iba pa rin talaga yung nakikita mo siya personally kaysa ng na nagkakausap lang kayo sa social media.
Mm, tama.

Oo, tsaka ano ba, may time ba na parang, ah, yung parang hindi mas ma-mas magup mas mabuti ba para sa iyo na halimbawa, may problema ka, mas mabuti ba sa' yo na through messaging lang or mas gusto mo na maka mas mas ma-e-express mo yung sarili mo sa personal?
Mm. Personal, ako kasi hindi rin ako ma-open na tao, eh. Ako kasi kapag may mga problema ako, parang ayokong sabihin sa iba. Mm, ganun akong tao.
Mm. Okay. Ah, mas pribado ka talaga kahit anong-ano. Oh
Mm, alam mong minsan kasi parang gusto na lang sarilihin. Ayoko ng kasi parang yung feel ko, parang ayoko na din silang idagdag pa sa problema ko, mm.
Mm. Mm.
Kaya sabi ko, hangga't kaya ko pa, wala wala akong pinagsasabihan. Pero minsan meron naman, pero parang na-i-express ko sa through message.
Parang Hmm, pero parang ang hirap din ng ganun, 'no? Kasi minsan, ah, kahit, di ba, na nakakausap ko rin yung misis ko. Parang siyempre hindi man man lahat na-e-express lahat ng ng saloobin mo kasi mamaya magkaroon pa ng miscommunication. Kasi kumbaga parang minsan o a parang gusto mo lang kausapin AI, eh, <chuckles> Di ba, parang doon na lang
Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Kaya nga. Mm. AI na lang kausapin mo. Hmm, oo, kasi talamak na din kasi yung mga AI ngayon di ba? Si CicI or i yung
Oo, pero siyemp mm. Mm, oo. Kumbaga para mas ma-e-express mo yung I mean na-e-express ko man 'yong sa 'yong sarili ko sa misis ko. Yun nga lang parang kaila
Hmm, so hin ka rin ma-open.

O kaya magsisingilan sa online.
Kaya minsan parang mm. Kaya kapag minsan di ba, kapag stress ka ganyan, parang tuloy na mas nai-stress ka pa kapag may mga nakikita ka na, madaming mga post na ganyan, mga mapanira. Yung mga ganun. 'Di ba? Kasi yung madami na talaga yung mga nagpo-post. Lahat ng mga problema nila pinopost nila, tungkol sa mga problema sa kapitbahay nila, nandiyan magpaparinigan.
Mm, tama. Oo. Mm. Tama. Oo. Tsaka naalala ko lang din na may kasi meron akong high school na classmate, lalaki siya, ah, ama na rin, tapos yung tipong gusto niyong maglasing, oh, mag ano, gusto kong mag parang tapusin yung buhay ko, ganyan, ganyan. So parang, ah, minsan kasi kailangan mo rin seryosohin yung gano'n, pero minsan kasi yung iba papansin, pero ang ang ewan ko parang ang ano, ang tama yung sabi mo, eh, ang toxic din ng ibang tao na yung mga
Mhm. Mm. Mm. Oo. Kaya nga. Mm. Mm, di ba? Yung magsasabi na, hala gusto ko ng mamatay, gano'n. Mm.
Oo, oo. Tapos yung mga away nilang mag-asawa, eh, parang ang hirap na lumugar oo.
Kaya nga. Although may mga po positive naman, pero kadalasan kasi parang, sobrang negative. Madami ding mga negative effect, kasi minsan di ba sa social media, parang mga iba nakafocus na lang doon, tapos nawawala na yung tunay na tunay na connection, communication.
Mm, tama. Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Tsaka importante rin talaga na nagkikita-kita pa rin, buti buti rin at na na halimbawa no'ng last time na though yung ano, sa lamay ng kaibi ng kaibigan namin, eh, parang do'n lang kami masyadong nag nagkaroon ng time na magkita-kita kami. Pero nakakalungkot din na, sa gano'ng pagkakataon oo. Mm. So yun. So parang ano rin, eh, um, may time din na, um, parang mas okey na rin na mag-ano yung sino yung talaga ka-close mo, yun nalang kikitain mo.
Mm. Tama. Mm. Mm. Hmm, mm. Do'n pa? Do'n sa gano'n pa, oo nga 'no. Mhm. Mm, tama.
Ayun. Parang, ano 'no, ah, may ano rin, may may times na, akala mo ay, alam mo yung toxic positivity?
Mhm. Kaya nga. Mm. Pero malaking bagay kasi yung, ma yung social media no'n 'no? No'ng panahon ng pandemic natin. Malaki din talaga yung tulong niya.
Yung mm. Mm.